آه، آه، أنا بابقى مكتومة، وباحس إن أنا آآ، ب يعني آآ، يعني ما فيش ما فيش مجال. هابوح بإيه؟ في حاجات بتبقى مش قادرة أتكلم فيها، وفي حاجات آآ، باحس إن الكلام فيها بيبقى ضَعف، وفي حاجات باحس إن أنا آآ، لو اتكلمت فيها هازيد حُزن أكتر. فأنا ب باضطر إن أنا يعني أكتم جوايّا، وباضطر إني أسكت وافضل متحملة، والاقي نفسي بقى زعلانة، والاقي نفسي لوحدي يعني آه، يعني أ
صعب أكيد يعني. طب، أنتِ مثلًا ليه بتلاقي نفسِك لوحدِك؟ يعني ما فيش شخص مثلًا، أول ما بتحسي بالحزن والزعل ده مش بتفكري في حد معيّن مثلًا، إن أنتِ ت تكلميه آآ، وتحكي معاه، وتفضفضي، أو حد يكون آآ، شايل معاكِ الإحساس اللي أنتِ حاساه ده ب لمّا بتكوني شايلاه لوحدِك فأكيد بيكون صعب. فحد يكون شايل معاكِ ف فَي على الأقل يتوزّع الإحساس ده يعني شوية ويقل من عندِك؟
لأ، ما عنديش حد حاليًا. ما عنديش حد اتكلم معاه آآ، أو أشرِكُه في حاجة ممكن تكون مضايقاني. كنت زمان يعني ممكن أحكي لِك كنت زمان مثلًا، وضعي كان مختلف عن اللي أنا باحكيه دلوقتي. كنت زمان لمّا بازعل مثلًا واتضايق، كان عندي صاحبة، كان عندي بنت عمي آآ، دي كانت قريبة ليّا وكإنّها أختي بالضبط، وكنت أمّا أزعل من حاجة أروح رايحة ليها، عندهم في البيت، و ونروح أ طالعين بقى. يا فوق السطح بيت عمي بقى، يا إمّا ن نقعُد في البلكونة لوحدينا. آآ، ونقعُد بقى آه، كنت زمان أنا أفتكر أوي إنّي ك اقعُد أحكي. لأ، ه أنا سافرت ومش موجودة و وخلاص يعني، كنت أفضل أحكي بقى معاها واعيط، و وتفضل هي تسمعني وتواسيني، ونضحك في الآخر و وتفكّر معايّا. كانت ما تسبنيش الّا أمّا اضحك أو يعني مت
طب، حلو. لكن دلوقتي مش معاكِ. أكيد ده كان بيخفف عليكِ يعني يعني هاقولها لِك ازاي، وطأة الحزن عليكِ ده أو الإحساس الصعب اللي أنتِ حاسة بيه لمّا بيكون في حد آآ، شايله معاكِ، أو حد جنبِك بيواسيكِ ب ب بيبقى بيحسسِك إنه هو آآ، خلاص ما تزعليش ما إحنا كويسين أهو، ما إحنا مع بعض أهو، وهنعدّي كل أي موقف أكيد ده بيهوّن عليكِ كتير.
آه، كتير.

مش مهم، هاعمل إيه! ما ه هاقول لِك على حاجة، أنتِ قُلتِ لي إيه، كلمة حلوة أوي، قُلتِ لي يعني إيه، آآ، تكمّلي حياتِك ولازم تك طب ما أنا باكمِل حياتي فاهمة؟ ما أنا باكمّل، أنا ورايا بيتي، ورايا حاجات اعملها، باعملها. ورايا شغل باعمله باعمله. بس آآ آآ، ال الألم اللي جوايا أو ال الحاجة اللي مزعلاني هي ما راحتش
أيوه ما ما أنتِ
هي ما راحتش. فأنا باعمل إيه، باتجاهلها بقى. فاهماني؟ باتجاهلها. مش هاقفل عليَّ، أيوه خلاص بقى كون اقفل عليَّ باب و لا، لأ أنا ما كنتش باعمل كده أصلًا على فكرة، أنا كنت بابقى قاعدة وِسط ناس كتير، وباضحك بس أنا من جوايا حاجة تانية، <laughs> يعني، آآ، أنا أنا أنا عوّدت نفسي على كده إنّي، آآ، حُزني لنفسي، وأنا أخ أطبطب على نفسي، وأنا اللي اقول لنفسي ما تزعليش، معلش. آآ ساعات كنت عارفة أعمل إيه، أمّا احس مخنوقة أوي أوي و ومش لاقية يعني أ مش ما فيش حد اكلمه أصلًا، و و وأنا عارفة ما فيش حد هيفهمني أصلًا، باروح واخده معايا إزازة مَيّة، ونازلة اتمشى، باشوف أي مكان كده والّا كرسي اقعُد فيه في أي حتة فاضية كده وساعات اقعُد آآ أشتكي لنفسي بقى.
صح أنتِ بتحاولي تهربي من حياتِك
وأنتِ زعلتِ، وأنتِ عملتِ، وأنتِ رُحتِ، واقعُد بقى <laughs> اقعُد بقى أكلم بقى الحيطة، اعاتب بقى واقول. ممكن أ <laughs> أطلّع اللي في قلبي زي ما بيقولوا. إمم.
طب ده حلو. دي الطريقة الحلوة. مشكلة يعني دي دي ممكن تبقى عادة، أيوه دي ممكن تبقى عادة بسيطة ممكن تعمليها، إن أنتِ حتى تتمشي وقت التمشية دي ب ب يعني هي بتغيّر في في المود آآ بت بت الهوا اللي أنتِ الجديد اللي أنتِ ك عارفة أمّا تغيّري جو آآ بتستنشقي هوا نضيف كده وحلو يخلّيكِ آآ، فريش أكتر أو ي يجدد طاقتِك ومودِك و وتخلّي دماغِك تهدى وتفصل شوية. فأكيد لأ، هو أكيد التمشية دي برضه حاجة بتفرق يعني. بس قولي لي أنتِ أكتر حاجة بتبقي محتاجة أو أ أ يعني نفسِك بتحتاجها في الأيام اللي أنتِ حاسة بيها بالزعل دي. محتاجة مثلًا حد لو في حد مثلًا موجود تحتاجي إن هو مثلًا دَعم من آآ أشخاص معيّنة، والّا أنتِ محتاجة إن أنتِ تصبري أكتر وتستحملي؟ والّا مثلًا لأ أنتِ محتاجة إن أنتِ ترتاحي شوية فترة تخلّيكِ تفصلي، وتخلّيكِ ت تعدي الفترة بتاعة الحُزن دي و أ بالراحة يعني الراحة الجسدية والنفسية؟
آه.
أكتر حاجة إيه بتحتاجيها؟
يعني أنا

أكيد، الفراغ بيع الفراغ بيخليكِ تفضل تفكري كتير أوي في في في الحاجات، خصوصًا السلبية. إحنا دماغنا لمّا بنسيبها ل لنفسها كده ب بتضايقنا زيادة يعني.
آه، آه. بالضبط، بالضبط، بالضبط. ساعات كده والله أروح أقُول إيه، طَب ما أعمِل كوباية شاي و يعني عارفة أنتِ آآ، عارفة لمّا
آه. مش بتحسي إن المواساة السريعة دي بتفيد؟ يعني اللي هو يا بنت بقى كبري دماغِك، تعالي، روحي يالّا نجيب كذا.
بتفيد، هاقول لِك، ما أنا أع آه، أنا أكمّل لِك اللي أنا باقُوله، يعني أنا ساعات عارفة أنتِ آمم، أما تمثلي إنِك مبسوطة، بتتبسطي.
أيوه، بتقنعي دماغِك بالحاجة دي. دماغِك أوقات
آه، آه، آه. هي زي العدوى كده، أما حد يضحك قدامِك، يخليكِ تضحكي، فهي عدوى. أنتِ بقى برضه لمّا تعمليها لنفسِك كده و يعني أنا باحس لمّا باعمِل كده آآ، أعمِل كوباية شاي ولو في كيكة والّا بسكوت والّا حاجة، أجيب وأقعد ومش عارفة إيه، وأفتح تمثيلية والّا حاجة بتضحك والّا أتفرج على أي حاجة. أحاول أبعِد عن أي حاجة مقرفة يعني حزينة، ألاقي نفسي آآ، يعني إيه، فكيت كده شوية. آه، الmood ده طلعت منه خلاص، بقيت كويسة. فدي حاجة جميلة أوي. أنا أما جربتها، لقيتها حلوة أوي، أوي، أوي، وإيجابية بجد، بجد يعني. آآ
امم. دخلتِ الmood اللي أنتِ بت أكيد، كانت الطريقة دي دايمًا بتنجح معاكِ يعني والّا آمم.
أوي. آه، آه، بتنجح معايا. أ بتغيّر مودي يعني. يعني عارفة زي ما قُلت لِك كده، يعني أمّا تقعدي مع ناس بتضحك، هتتضحكي. أما تقعدي مع ناس بتعيّط، وناس عمّالة تشتكي، وناس سلبية وناس ما بتقولش غير آآ أ بالضبط بالضبط. أيوه، بقيتِ هَمِّك وهَم اللي قدامِك، لكن لمّا أشوف أي مسلسل بيضحك، أي مسرحية، واقعد كده أعمل لنفسي mood يا سلام حبّة قهوة، حبّة شاي، عصير، مش عارفة إيه <tsk> يعني آآ إيه أنا هاضحك على نفسي، فاهمة؟ فبالاقي نفسي بقيت كويسة. غير لمّا باقعد أكتئب وأضبط الMood على الكآبة، وأقعد أتفرج كمان على حاجات كئيبة
إمم، صح. صح، دي بتزوّد الطاقة السل طاقة سلبية بتستمديها منهم. بالضبط كده. إمم. الحزن هيزيد وال آه، والكآبة هتسيطر عليكِ.
خدي بقى دموع بقى من هنا للصبح. <laughs> بس، الحمد لله.
الحمد لله. أنا استمتعت جدًا بالكلام معاكِ يعني، وحابة أشكرِك جدًا.
وأنا كمان. العفو.